देखिए पूरे दुनिया भर में आजकल देखिए फ़ोन तो हर किसी के पास है और ज़्यादा से ज़्यादा समय ना इंसान फ़ोन में ही बिता रहा है। चाहे वो ऑफिस से जुड़ा हुआ काम हो, व्यक्तिगत काम हो या फिर ऐसे ही कुछ एक है ना ट्रेंड को देखना हो या समझना हो। तो मुझे ये बताइए आप इस मामले में कि मोबाइल और स्क्रीन टाइम पर आप कैसे कंट्रोल कर पाते हैं?
हुँ। अ, जी देखिए हु पहले तो बहुत मुश्किल होती है हमेशा कंट्रोल करने के लिए ये सब चीज़ों पे। अ, मैंने अ, अगर बोलूँ तो पहले तो जब भी अ, सोने से पहले अग अगर मैं बात करूँ जैसे दिन की शुरुआत और सोने के समय तो को देखिए अ, पहले अ, सोने से पहले 15 टू 30 मिनिट्स मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा फ़ोन मुझसे दूर रहे और नोटिफिकेशन सब ऑफ रखूँ। इंटरनेट, खास करके इंटरनेट ऑफ रखूँ। और स सोने से उ अ, उठते ही और कभी भी अ, फ़ोन ना देखूँ। उठने की जैसे ही जा उठते ही फ़ोन चेक ना करूँ। क्योंकि ये मतलब वैसा होता है कि मैंने भी देखा है कि अ, क्या मतलब इसको बहुत ही ज़्यादा मानसिकता पे बहुत ज़्यादा ही इसका प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आपको एक ऐ बेचैनी होती है कि आपको पता नहीं क्या मैसेज आने वाला है फिर या फिर डायरेक्टली आप सोशल मीडिया ऑन कर लेते हैं कि चलो ये स्क्रीन उसका हाँ, उसको इसमें समय व्यतीत होता है। अ, कहीं न कहीं अ, क बेकार लगता है। तो अ, ये पहली क कदम होता है। हमेशा ये पहला पहली कोशिश करती हूँ ताकि अ, मेरी स स्पेशली आँखें खराब ना हों। तो ये एक रहता है। और एक अ, देखिए दिनचर्या में तो देखिए हमेशा पहले क्या होता था ये जो नोटिफिकेशंस थी मेरी हर ऐप की ऑन थी हमेशा। जैसे कि Amazon की, हर शॉपिंग ऐप या फिर या अपनी फूडस अ, फूड डिलिवरी की हर चीज़ की थी। अ, क्या होता था जभी भी नोटिफिकेशन आता था, मतलब एक ही ट्यून रहा था सबको। जब भी भी नोटिफिकेशन आता कि अगर साइड में भी रख दिया तो। अरे! क्या नोटिफिकेशन आया पता नहीं, किसी ने मैसेज कर लिया, वो कर लिया। तो वो नोटिफिकेशन अगर जैसे कि अट्रैक्टिव होती थी जैसे कि ज़ोमेटो और स्विगी की तो खास कर की बहुत अच्छी थी। तो अगर अ, उसमें क्या-क्या ओपन कर लिया और क अ, चलो ठीक है अ, मन भटक गया और चलो ऑर्डर कर लिया कुछ भी। अपनी जेब में जेब से कुछ पैसे काट लिए बेफिज़ूल के। तो ये एक होता था। तो मैंने इस पे भी न तो कोशिश की कि अ, जो खास करके अपने शॉपिंग के डिलिवरी के जो भी एप्स हैं उनके नोटिफिकेशन ऑफ किया और सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ईमेल और व्हाट्सएप की रहती है। व्हाट्सएप भी मैं देखिए हमेशा सिर्फ़ दिन में ही ऑन करती हूँ ताकि रात में तो बिल्कुल नहीं होता है। अ, ताकि क्या है कि कोई अगर अ, कोई मुझसे व ज़ारू ज़रूरी वार्तालाप करना चाह रहा है या तो कुछ क्या है न इस बीच अगर कब कभी-कभी ऑफिस की तरफ से भी आता है या फिर कोई प्रोजेक्ट के रिलेटेड तो कोशिश करती हूँ कि वो ऑन रहे। ज़्यादा समय उसके बाद जल्दी जल्द जल्द ऑफ़ ऑफ़ कर देती हूँ मैं उसे। जी।
जी। हुँ, हुँ।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 <chuckles> हुँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। बहुत बढ़िया। जी, जी। हुँ। बहुत ही अच्छा उपाय है और बहुत ही अच्छा तरीका भी है। जिस तरीके से आप अ, कंट्रोल रख पाते हैं इन सभी चीज़ों में। जैसे एप्स वगैरह आपने बताया कि किस तरीके से आप उसको ऑफ़ कर देती हैं अगर आपको ज़रूरत ना पड़े तो। बहुत अच्छी बात लेकिन मुझे ये भी बताइए ना कई लोग जो स्क्रीन में समय बिताते हैं कि हमने स्क्रीन में कितना समय बिताया है, उसको भी मापते हैं। उसको भी ट्रैक करते हैं। ऐसे आजकल तो देखिए कई अ, तरीके बन गए हैं कई फ़ीचर्स आ गए हैं जिसमें कि आप अपने स्क्रीन को भी माप सकते हैं कि कितने घंटे आपने स्क्रीन चलाया है। है ना? कितना उपयोग किया है। तो क्या इसको भी आप ध्यान में रखती हैं जब भी आप फ़ोन चलाते हैं? या फिर आप स्क्रीन में ज़्यादा ध्यान ना रख के सिर्फ़ अपने फ़ोन को मैंने कितना चलाया है उसपे ही ध्यान रखती हैं?
हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। अ, अगर हाँ इंस्टाग्राम कई का अगर चलन होता है तो उस टाइम पे ज़रूर करती हूँ क्योंकि देखिए इंस्टाग्राम कभी ऐसा हो जाता है मतलब अ, समय ऐसा च चल जाता है इसमें आपको पता ही नहीं चलता कि समय कितना जा रहा है तो मैं अपने स्क्रीन टाइम उसमें अगर खास देखती हूँ अगर हाँ इंस्टाग्राम के ज़रिए जैसे कुछ ना कुछ ऐसी यूट्यूब स्क्रॉल कर लिया मतलब या फ़िर कुछ दूसरे अ, जैसे कि ऑनलाइन ऐसी स्टोरीज़ अ, रीडिंग होती है जैसे कि अपना व्हाट पेड हो गया या फ़िर क्वोरा हो गया। उस समय देखिए मैं कोशिश करती हूँ कि अ, पहले ही जब देखने की अ, शुरुआत में ही बोल देख अ, प्र अपने आपको बना ये कह लेती हूँ कि इस सिर्फ़ इस समय से इस समय ये देखूँगी। अ, तो ये चीज़ों के लिए कंट्रोल ख़ुद से ही फ़ोन पे कंट्रोल करती हूँ। बाकी सिर्फ़ इंस्टाग्राम के लिए ही हो जी करती हूँ स्क्रीन टाइम का जी।
हुँ, हुँ। जी। बिल्कुल, बिल्कुल जी। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। जी, जी, जी, बहुत बहुत अच्छी बात है ये कि आप कहीं न कहीं तो इस स्क्रीन टाइम को भी ट्रैक करती हैं जो जिस तरीके से आपने कितना समय बिताया और उस चीज़ का अनुमान भी लगा पाती हैं। आप उसी तरीके से चलती भी हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बताइए ना जैसे घर में या परिवार में स्क्रीन टाइम की आदतों के बारे में कोई कड़ा नियम है आपके घर में या फ़िर अब जैसे होता है ना कि बच्चों के लिए कोई स्क्रीन अ, अगर टाइम आपने लगा दिया या फ़िर बुजुर्गों के लिए आपने स्क्रीन टाइम सेट कर दिया कि इतने घंटे ही ये लोग चला पाए। तो ऐसे तरीके कभी आपने अपनाए हैं इन लोगों के लिए?
हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल अगर ह पहले तो देखिए अगर हाँ, पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा बैठा है। अ, जैसे कि डिन अ, या जैसे कि खाना खाने के चाहे ब्रेकफ़ास्ट हो या डिनर उस समय नहीं लेते हैं। अ, फ़ोन्स को हमारे डाइनिंग टेबल पे नहीं होती है किसी की भी फ़ोन्स अ, दूर ही रहती हैं। क्योंकि देखिए अ, कभी-कभी क्या होता है वैसे तो दिनचर्या में हर कोई अपने-अपने कामों में मसरूफ़ होता है। अच्छा, बात करने का समय नहीं होता है तो उस समय क्या होता है अगर एटलीस्ट अगर फ़ोन में देखते हैं। तो देखिए आप किसी के सामने वाले की अ, भावना या फिर बात करने के उसमें नहीं रहते और सामने वाला भी आपसे बात नहीं करता क्योंकि आप फ़ोन में लगे हुए हैं या फिर आप बिज़ी है स्पेशली अगर देखा जाए तो हमारे बुज़ुर्ग जो होते हैं तो फ़ोन अलग रखा जाता है। ल और एक अगर मैं बोलूँ तो देखिए बुज़ुर्ग भी और अ, देखते हैं मोबाइल्स क्योंकि देखिए आजकल ख्वान मोबाइल यूज़ नहीं कर रहा है। आजकल बुज़ुर्ग से बच्चा हर कोई यूज़ कर रहा है। तो अगर जैसे कि मेरी अ, बुज़ अगर मैं बात करूँ ह आजकल के बुज़ु आजकल क्या बुज़ुर्ग जो लोग जो है ना उनको खुद पे सेल्फ-कंट्रोल रहता है। उन वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं देखते हैं। खासकर के अगर देखते भी हैं तो अ, सिर्फ़ और सिर्फ़ न्यूज़ देखने के लिए देखते हैं। अधिक से अधिक या फिर अपनी अ, क्या कहते हैं मतलब कुछ गाने जो पुराने समय के गाने होते हैं कि यूट्यूब पे देख लिया बस ज़्यादा नहीं देखते। तो उनका खुद का रहता है उनके कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती है, हाँ जी। लेकिन हाँ, मैं उनको ये बोलती हूँ कि हमेशा अ अ, ये कराती हूँ कि आप कभी भी क्या होता है अनवांटेड लिंक्स आते हैं या फिर कोई अ, ऐसी फ्रॉड कॉल्स आते हैं जिसको पता नहीं उनको पता नहीं रहता कि ना कोई अ, उनके साथ फ्रॉड कर रहे हैं तो इसकी चेतावनी देती हूँ अ, ताकि वो सतर्क रहे हमेशा। अ, तो ये रहता है और स्क्रीन टाइम की देखिए हमारे पास जैसे कि अ, मेरी अ, मेरे बड़े भाई अ, मतलब मेरे तो हाँ जी, मेरे हुँ, बोलिए?
जी। हुँ, हुँ। बहुत बढ़िया। जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। इ अच्छा, अच्छा मुझे ये बताइए अ, बच्चे अक्सर अ, स्क्रीन पे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं, है ना? घर के बच्चे जो होते हैं। और अक्सर जो है कार्टून वगैरह जो खासकर के बच्चे होते हैं ना जो परिवार के, वो अ, स्क्रीन में ज़्यादा अ, सम्मोहित हो जाते हैं एक तरीके से और वो ज़िद भी करने लग जाते हैं कि नहीं मुझे तो देखना है और घंटो घंटो तक आजकल के समय में तो वो स्क्रीन में ही अपना समय बिता देते हैं। तो उनके लिए खासकर के आप कोई युक्तियाँ निकालते हैं स्क्रीन टाइम को या फिर ऐसा कड़ा अ, जो एक तरीके से बोलूँ कि टाइमर सेट कर देती हैं कि अच्छा ठीक है, 1 घंटे तक तुम कार्टून देखो इसके बाद फ़ोन बंद हो जाएगा और वो बंद भी हो जाता है। तो ऐसा कोई कानून लागू करती हैं आप बच्चों के लिए?
हुँ। हुँ। अ, जी, हाँ। देखिए जैसे कि मेरे ब हाँ, मतलब हमारे घर में जो है बच्चे अ, जैसे कि मेरी भाभी है, वो देखिए जो पुराना तरीका अपनाती जैसे कि हमें भी बचपन में रिवार्ड दिया जाता था कि अगर हाँ, आप अ, पढ़ लिया आपने या होमवर्क कर लिया तो तब आपको देखने के लिए मौका मिलेगा। अ, देख सकते हैं, तो वही अ, रिवार्ड देते हैं। अ, या तो देखिए अगर म मतलब या तो कोशिश करते हैं कि उनको फ़ोन की जगह उनके कुछ मन-पसंदीदा खिलौने में वो समय व्यतीत करें। जैसे कि जो ब्रेन एक्सरसाइज़िंग जो खिलौने आजकल बहुत ज़्यादा ही मार्केट में मिले हैं। तो उसमें उनका ध्यान बटाने क अ, बटाने की कोशिश करती है मेरी भाभी। तो अ, ये अ, चीज़ें हो सकती है। मतलब आप अगर आप प्रेम से बच्चों को क्या अगर वो करें तो हाँ, समझ जाते हैं। उनको ज़रूरी नहीं अ, वैसे तो अगर बच्चों को देखिए अगर अग अगर बड़े उनके साथ समय अच्छी तरीके से बिताते हैं, उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, अगर देखा जाए तो। और शुरुआत से मैंने देखा है आजकल के बच्चे जो है खाना बगैर स्क्रीन नहीं देखते हैं क्योंकि उनके माता-पिता उन्हें देखिए स बच्चे खाना खा लें बोले कि उस वज़ह से ही डिस्ट्रैक्शन के तौर पे ही यूज़ करते हैं। वो आगे चलकर वो चलता है। तो हमे शुरू से ऐसी आदत नहीं डालिए, अ, इससे इसकी वज़ह से जी। इस इसके लिए। जी।
हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी। बिल्कुल। हुँ। बहुत बढ़िया। जी। जी, जी। अ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने बताया कि अ, बच्चों को आप किस तरीके से एक तरीके से अनुशासित भी करते हैं, ताकि वो ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी ना कर अ, ज़्यादा समय ना बिता पाएँ और एक तरीके से उनको रिवॉर्ड का एक जो है, उसको रोचकता भी बनाए रोचक भी बना देती है। बहुत ही अच्छा एक तरीका है ये। लेकिन मुझे ये भी बताइए ना, जैसे काम होता है और अ, जो व्यक्तिगत ज़िंदगी होता है, उसमें मोबाइल का रोल ना कहीं न कहीं अलग होता है, तो इस चीज़ को आप कैसे संभालते हैं? क्योंकि काम में अक्सर आप फ़ोन नहीं चलाते, लेकिन आपको कभी न कभी मैसेजेज़, अगर घर से आपके फ़ोन आ गए या फिर पर्सनल ज़िंदगी में ही जब आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं, उसमें काम से जुड़ा हुआ फ़ोन आ गया, तो इसको कैसे संभाल पाती हैं आप?
जी। हाँ। जी, देखिए, पहले से ही पता तो है कि अगर काम करें, तो अ, कि पता रहता है कि कुछ पीक आवर्स है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के हिप आप हिस्सेदार हैं, तो कहीं न कहीं अ, आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कभी कहीं भी आपको कभी भी आपको कम्युनिकेशन अ, मतलब कोई भी अ, मैसेज आ सकता है, तो अ, जी हाँ, जो उस टाइम पे मैं फ्लेक्सिबल रहती हूँ कि हाँ, मतलब रेडी तो रहना है। अब ज़रूरी नहीं है ना फ़ोन काम भी जरूरी है फ़ोन से, ये देखिए, उसका कंट्रोल जब आपके ऊपर सेल्फ कंट्रोल है, तो आप उस बा दोबारा से वो कर सकते हैं। लेकिन काम देखिए एक बार मिलता है, तो फिर दूसरी बार अगर वो मौका छूट जाता है, दूसरी बार भरोसा ही नहीं होता है, आजकल के टाइम पे देखा जाए तो। तो हाँ, थोड़ा कॉ उस टाइम पे कॉम्परोमाइज़ की जाती है। जी।
हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी। हुँ। जी, जी। जी, जी, तो आप किस तरीके से अगर द अगर मान लीजिए आपको पर्सनल ज़िंदगी में, जहाँ पे कि आप अपने लिए समय दे रही हैं और अ, काम से जुड़ा हुआ एक आपको फ़ोन आता है, जो कि व्यर्थ ही है। क्योंकि आपको पता ही है, अगर आप अ, काम में ना कभी-कभार व्यर्थ भी कॉल करते हैं और ज़बरदस्ती बुला भी लेते हैं। तो क्या आप यह सुनिश्चित करते हैं कि काम का समय सिर्फ मैं काम तक ही रखूँ? और जब मैं घर परिवार में समय दूँ, अपने व्यक्तिगत जीवन में समय दूँ, तो उस समय के लिए आप फ़ोन को थोड़ा-सा अ, दूर रख पाती हैं, आप अपने से?
अ, हाँ, रख पाती हूँ, लेकिन जैसे कि अगर मैं दोबारा दोहराऊँ, अगर मैंने जैसे कहा, पीक आवर्स होता है, जहाँ पे मुझे ज़ मेरा मतलब हो मेरी अ, <clicks tongue> मेरा होना ज़रूरी होता है या फिर मेरी जो अस मतलब, काम का जो ज़रिए इंपॉर्टेंट है अ, तो ज़रूर उस टाइम करती हूँ। लेकिन दूसरे टाइम पे बिल्कुल भी नहीं। अ, वो तो देखिए, मैंने सीमाएँ ऑलरेडी तय करके रखी हैं अपने अ, मतलब अ, टीएल के साथ। तो वो नहीं दूसरे टाइम पे वो नहीं करता है। बस पीक आवर्स में होता है। अब, होता है ना, मतलब हम जब काम उम, जब जॉब पे, नौकरी पे चढ़ते हैं, हम ऑलरेडी साइन करते हैं एग्रीमेंट कि अगर अ, ज़रूरत पड़ जाए ह ज़ ज़्यादा से ज़्यादा पीक आवर्स हों तो, उसमें आपको ज़रूर आपका अपना शामिल होना ज़रूरी है। तो हाँ, शामिल होना पड़ता है कहीं न कहीं। देखिए, कितने दिन होता है, वो तो सिर्फ़ 1 टू 2 वीक्स होती है बात, उसकी उतनी बात है। जी।
हुँ। जी, जी। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अगर मैं इसको उल्टा करूँ कि आपके अ, काम के समय में, आपके घर परिवार से किसी का फ़ोन आ जाए, तो उस चीज़ से आप कैसे बच पाती हैं कि आप फ़ोन में ध्यान ना दें? या फिर अगर काम करते वक़्त आपका जो नोटिफ़िकेशन है, जैसे आपने पहले भी बताया था कि आप बंद कर देती हैं, है ना? जब भी आप काम करती हैं। लेकिन आपको अत्यधिक ज़रूरी हो, खासकर के व्हाट्सएप में अगर मेसेजेज़ आ रहे हों, तो उस चीज़ से आप अपने आप को कैसे सँभाल पाती हैं? कैसे नियंत्रित कर पाती हैं अब आप आप अपने आप को काम में?
हुँ, हुँ। अ, जी देखिए, वैसे तो मैं ऑल मतलब मेरे अगर परिवार की बात करूँ, वो लोग पहले ही ये समझ जा उनको मतलब मैं ऑलरेडी चेता बोल देती हूँ कि काम के टाइम पे फ़ोन ना करें। अगर इमरजेंसी के तौर पे या फिर कुछ ऐसे ही कुछ हादसा हो जाए या फिर बहुत ही ज़्यादा ही हब मतलब होना ज़रूरी है अ, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि, "कॉल करूँ?" अ, लेकिन जैसे कि फ़ोन साइलेंट पे और लॉकर पे होता है, तो कहीं न कहीं मैं उसे अटेंड नहीं कर पाती हूँ। तो मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ कि वो मुझे मतलब वर्क ईमेल का जैसे अ, वर्क ईमेल पे मुझे मेल कर दे। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अ, पर्सनल ईमेल के लिए भी हमें कहीं एक्सेस होता है, अगर हम यूज़ कर सकते हैं कभी, थोड़े टाइम के लिए। तो वो टाइम पे मुझे मैं उससे ज़रिए मुझे अ, कम्युनिकेट कर ले, बोलती हूँ मैं। अ, जी।
जी। जी, जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। जी, जी। बहुत बहुत अच्छी अच्छा तरीका है ये और कहीं न कहीं आप काम से भी जुड़ पाती हैं, समय निकाल पाती है काम को भी और अ, अपने परिवार से भी जुड़ पाती है क्योंकि परिवार भी बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही किया आप सही चीज़ करती हैं आप। लेकिन मुझे ये बताइए, अगर कोई अपने मोबाइल से दूर ही ना जा पा रहा हो, तो उसको छोटे-छोटे क्या तरीके अपनाने चाहिए, जिससे कि वो अ, अपना काम भी सही तरीके से कर पाए, अपने जीवन को सही तरीके से जी भी पाए और कहीं न कहीं काम के लिए अपने फ़ोन का भी इस्तेमाल कर पाए। लेकिन ज़्यादा समय व्यतीत ना करे अपने अ, फ़ोन के, मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर? जी।
जी। देखिए पहले तो देखिए, बिल्कुल अ, एक लत है फ़ोन का मतलब एक फ़ोन का इस्तेमाल करना हर कोई व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो छुटकारा छूटा नहीं है उसे। तो पहले देखिए अ, जो ध्यान है म अगर मैं बोलूँ ध्यान ऐसी चीज़ है जिसमें आपको, अपने आप पे थोड़ धीरे-धीरे कंट्रोल करना आता है अगर आप रोज़ाना करते हैं। तो ध्यान का ध्यान करके आप पहले कोशिश करिए ये देखिए एक द अचानक से मैजिक वॉन्ड तो नहीं है वो ध्यान करना। एक कोशिश करिए पहले थोड़े-थोड़े समय के लिए अ, दिन में अ, निकालें कि उसे दूर रहने की। और देखिए शौक देखिए एक बोलते हैं ना कि हर जिसके पास शौक नहीं है वो व्यक्ति अ, चलता फिरता मृत्य इंसान है, बोलते हैं कुछ लोग संस्कृति में बोला जाता है कुछ संस्कृति में। तो आप वो टाइम पे देखिए अपने आप क्या करिए अपने शौक पे समय लगाइए। अ, समय व्यतीत करें वहाँ पे। क्या तो इससे आपका दिमा अ, मतलब ध्या जो है वो अ, अपना जो स फ़ोन का है दूर दूरी बना सकते हैं। अ, या तो देखिए आप एक काम कर सकते हैं जैसे कि वो अ अ, वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हैं। लोकल वर्कशॉप्स होते हैं अगर आपको ब्यूटी का शौक है या फ़िर आपको बूक बेकिंग का शौक अ शौक है। ऐसे वर्कशॉप्स में भी वो करके कर सकते हैं और तीसरा देखिए आजकल देखिए, मैंने देखा है हमारे आस-पास पार्क्स में देखिए कम्युनिटी ग्रुप्स बन चुके हैं जहाँ पे लोग, मतलब अक फ़ोन के फ़ोन से निजात पाने के लिए या फ़िर अपना तनाव दूर करने के लिए अ, थोड़ा बहुत एक योगा कर लेते हैं या फ़िर उनकी कुछ अलग ही एक्टिविटीज़ क्यूँकि मुझे ज़्यादा उतना पता नहीं वो कम्युनिटी ग्रुप्स भी अ, ग में जॉइन करके वो अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। जी।
जी। बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, जी, जी। बिल्कुल। हुँ। जी। बहुत बढ़िया। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बहुत ही अच्छा सुझाव है और बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से आपने अपनी चीज़ों को साझा किया। ख़ास करके मोबाइल से दूर रहने के जो नियम हैं, जो आपने ख़ुद से भी बनाए हैं अपने लिए और कहीं न कहीं जो श्रोताओं को ह है ये काम भी आएँगे उनके जीवन में। और ब आशा करता हूँ आपसे किसी नए विषय में फ़िर से बात होगी। और इतने अच्छे-अच्छे स अ, बातें साझा करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी। मुझे भी आपसे वार्तालाप करके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।